Tama, hindi naman natin maibabalik, pero siguro ano nalang din tayo 'no, um, panalangin nalang din natin yung yung pamilya. Kasi sila talaga yung pinaka nasaktan dun sa pagkawala ng mga anak nila, nung kapamilya nila parang ganon. Ikaw ba ngayon ay nasa state pa din or nakauwi ka na sa Philippines?
Totoo. Oo. Na nag-i-stay pa rin ako ngayon sa Estados Unidos at, uhm, dito pa rin ako nag-aano. Pero
Ah, okey.
'pag umuuwi talaga ako sa Pilipinas, alam mo yun hindi ko mini-miss yung pagkakataon na bumalik dun kasi
Umuuwi-uwi, ah, okey. Hmm.
'pag bumabalik nga ako dun, uhm, yung good memories alam mo yun? Hindi ko nakakalimutan, eh, 'di ba?
Oo. Oo. Oo. Ayun nga. Parang kumbaga may masamang nangyari or may nakakalungkot na nangyari dun sa lugar, pero pwede mo namang ang i-keep mo nalang is yung good memories na nangyari. Oo, para kahit papaano 'di ba maibsan yung lungkot mo, parang ganun. Parang ganun din ang gusto kong gawin, eh, kung sakaling magkakaroon ako ng pagkakataon na bumalik dun sa lugar na yun. Ang tatandaan ko ang aalalahanin ko hindi yung kung ano yung pangit na nangyari, pero yung kung ano yung maganda at masayang nangyari dun sa lugar na yun. Parang ganon. Kaya siguro ano din ako gusto ko rin talagang makabalik, dun sa lugar. Hindi ko lang alam kung kelan sana soon. <chuckles>
Oo. Totoo. Totoo. 'Di ba so Mismo. Oo. Mismo. Oo. Ayokong hindi natin kailangan mag dwell na, eh, dun sa kalungkutan, alam mo yun. Kasi parang tapos na yun, eh, nangyari na yun, di ba? Parang, katulad mo ikaw bumabalik ka nalang dun sa lugar na yun para alalahanin sila kasi
Pangit. Oo. Oo.

Ang kasi maano na siya, ilang years na din ang lumipas. Parang over 10 years na. So sa ngayon wala na akong ano, wala na akong connection dun sa mga pamilya, pero after nung nangyari na yun actually, um, pinupuntahan pa rin namin. Kasi pinagse-celebrate sila nung, nung mga parents ng debut. Hindi pa sila nakakapag ano hindi pa sila 18 nung time na yun, ano lang sila, sixteen, seventeen years old parang ganon lang. Oh, so nung ano kagaya nung isa, isa kong kaklase nung nag-eighteen siya, um, pinaghanda siya nung parents niya. So may invita in invited kaming mga, um, ano kaklase parang ganon, nung panahon na yun nakukumusta namin yung magulang parang ganyan, nakamusta namin yung mga kama kapatid. Tapos kapag ka nung college ka kasi nangyari yun college kami, eh, nung everytime na ano mag uundas or ay hindi undas yung ano date date kung kelan nangyari pala. Bumabalik kami dun sa oo bumabalik kami dun sa or pumupunta kami dun sa mga puntod nila. Ayun kaming magkakaklase. Ayun.
Oo. Oo. Oo. Ah, talaga ba? Oo. Oo, oo, oh. Oo. Wow! Oo. Oo. Oo. Death anniversary, parang ganun? Oo. Iyon. Dun niyo na lang parang kayo naga-gathering, and that's good. Oo. Well, wag ka ng malungkot, wag na rin akong malungkot at, ah, pag nalulungkot na lang siguro tayo mag-usap na lang tayo palagi. So, hmm, iyon salamat sa oras mo, ah. Mm.
Parang ganun lang ang Oo, mm. Ikaw din, oo. Oo sure. Sa susunod ulit Salamat din paalam.
Ingat.

Hello.
Hello, good evening.
Yun, magandang gabi. Kumusta?
Okey lang po ako. Ikaw kumusta ka?
Ah, ito nagrere-reminisce, ah, ano. <laughs> Ano, eh
Mm. Ah, okey. <laughs> Oo. Mm.
Na iniisip ko yung ano ko, eh, yung dati kong karelasyon. Wala lang. Ewan ko ba ba't ba't ba naisip-isip ko ngayon biglang pumasok sa isip ko. Hala. Iyan tayo, eh. Ewan ko nga ay alam mo yun, meron akong minsan mga gano'ng moment, eh, yung parang
Mm. Ay okey. Baka mahal mo pa? Ha! Hay naku. <laughs> Oo.
napunta ka sa lugar na yun
Oo.
tapos all of a sudden parang meron kang naalala, alam mo yun?
Ah, oo, oo naman.
Na parang teka lang, meron akong parang memories dito na ano, ah tapos bigla akong nalungkot. Alam mo yun. <laughs>
Mm. Okey edi sige kuwento mo na din 'yan. Ano bang pinakamalungkot na ala-ala mo sa isang lugar? Gusto mo bang bumalik diyan sa lugar na 'yan? Mm, sige go.
Oh, sige, sige, sige. Ah, well, hindi ko gusto bumalik dun, ay I mean 'di ko naman sinasabing gustong bumalik kaya lang, eh, nadaan ako kanina sa trabaho, eh, nalakaran ko siya, eh, sa may sa may Ortigas, sa Ortigas. Oo. Naglakad ako kanina do'n, ngayon eh, dun kasi yung daan, eh, nung meron akong inutusan ako sa trabaho so, yun ang daan ko. Ngayon nadaan ako dun sa may Ortigas, may coffee shop dun, eh.
Mm. Oo. Ah, okey. Mm. Oo. Oo. Oo.